Hum, até, então, eu não posso dizer ainda, mas, assim, eu acho que, eh, o fato dela ela não gostar dessa camisa é, dela não gostar dessa camisa, né, que você tá falando, é uma camisa polo, uma camiseta, como que é?
Tá. Vou te mostrar como ela é insensível, "coração de pedra". Camiseta. Normal, go gola nenhuma. Ela é até de tectel, esses dryfit assim que estica, sabe? Delícia, fresquinha.
É, você falou que ela ah tá, então ela
Camiseta normal, go, e gola nenhuma. Ela é até de tectel, esses esses dryfit, assim, que estica, sabe. Delícia, fresquinha.
Hum hum, sim, sim, sim. Sim. É, então, mas não deve ser bonita, né, o fato dela não gostar que você mas, então, só que você tem que se preocupar também e pensar que é impor
Mas não importa. A minha esposa gosta de mim, e eu não sou bonita.
então, mas tem que então, aí mais um coisa. Mais um algo, né, pra você colocar, né, ela não deve pensar isso, senão ela não teria nem casado com você, não teria is nem se interessado, né, também tem isso. Mas
Ah, te peguei. Hã. Mas ela tem "coração de pedra". Jogou minha camisa fora. Eu, na verdade, eu não sei onde ela tá. Eu não sei onde ela li ficou.
Então, mas essa camise essa essa camiseta, provavelmente, né, eh, deve dev deve ficar não deve ficar boa em você, deve ficar estranha e ela não gosta e ela tenta falar. Deve ter falado com jeito, mas sabe que
Ela já falou, que a fami que a camisa tinha frouxa, a camisa está frouxa, está relaxada porque ela tem uns elástico, aís esticou tudo. Grandona.
É. Eu ia falar que ela falou com jeito, mas ela já foi direta e tá certa, tu falou, e e deu opinião dela, né, em relação ela conhece você, né, o seu jeito. Te conhece melhor
Mas ela não entende que, na hora de dormir, essa camiseta é uma maravilha, sabe. Ela espalha, assim: "Ah!".
Hum.

Então, você usa ela até para dormir e depois você usa ela durante o dia, é isso?
Ela é gostosa. Di di di não não acha que eu sou porquinho, que eu lavo e relavo, e, todo dia ela tá lá no cestinho de roupa suja para lavar. A esposa fala: "Já vou jo vou jogar essa camisa fora", eu falei: "Amor, não joga, eu gosto tanto dela", sabe.
Aí você não teve nenhuma, eh, essa camisa não teve nenhum, um propósito sentimental, nada disso, um valor, alguém te deu para você ser tão apegada a ela assim?
Presente do meu avô falecido, não não tem nada.
Eh.
Nem sei como nem sei como que ela foi parar no meu guarda-roupa. Olha que sorte. A camiseta que eu a mais amo na vida apareceu lá, nem sei de onde veio. É capaz de ser de alguém, <chuckles> não, talvez foi alguém que foi Então, olha que linda, ela me deu um presente que eu amo e ela jogou fora.
Ô louco aí é mesmo. Não vo não foi você que comprou? Deve ter sido sua esposa, mesmo. Ah, eh, eu acho assim, né, eh, que é questão de
Não sei se jogou fora mas, coitada, deve estar enfiada em alguma caixa, tocada em algum canto na casa de alguém.
É, pode ser. Eu acho que você deve conversar, né, com ela a respeito e falar: "Olha, eu gosto dessa camiseta vamos fazer um acordo, eu uso ela só para dormir, eu não vou usar ela para durante o dia, tarde e noite para ir, né, em festas e jantares, enfim
Eu usava durante o dia, à tarde e à noite. Churrasco em casa, eu usava também.
Exatamente, também, então, às vezes ela não quer ela quer te ver bem, né, quer te ver bonito, que você coloque bem vestido, né, então ela quis te ajudar, com certeza, né, mas é é é uma coisa que mulher faz mesmo, assim, né, ela gosta a mulher gosta de dar palpite nas roupas do marido, mulher gosta de falar, né, eh, colocar umas roupas mais bonitas, né, se sentir bem também do lado daquela pessoa, né, pensou, a sua esposa vai contra alguém aí ela vai te apresentar e você está lá com essa camisa larga, com essa camisa suja de churrasco, essa camisa até o joelho, então
Hum. <chuckles> Já viu e já viu ela?

Compra outra, vou te dar uma dica: você vai numa loja de esporte, eh, uma loja de esporte, numa camisa que não seja, né, larga desse jeito igual você falou que é gigante porque mulher, a camisa larga fica relaxada, a pessoa fica largada, como calça larga, uma mulher com uma calça a não ser que seja pantalona, tenha um corte bonito, né, mas, assim, a gente tá falando aqui de, né, de uma camisa feia, de apego sentimental por uma camisa, né, enfim, você tem que tem muitas outras mais bonitas que essa
Eu vou arrumar outra nesse país. Hã. Hum. Sorte dela que eu não tenho esse apego por um carro. Ficar lá acariciando um carro na garagem em vez de acariciar a esposa, sabe. Ou, não é por um relógio caro, que foi metade da economia da família para comprar um relógio que não serve para nada, que olha olha hora no no celular. Então
Hum. Sim. É, eu acho que tá, assim, tá f tá fácil, né, tá tá mais fácil, é ir lá comprar, eh, agora que é próximo do Natal você deveria, né, na sua casa não vai ter nenhum tipo de troca de presentes, aí você poderia pedir essa camiseta.
Sabe o que vai ter?
Então.
Aqui em casa, vai ter "amigo secreto de remédio".
É, então. Ah, então, aí.
Eu já pedi Rivotril para todo mundo.
É, às vezes, né, ajuda. Dependendo mas assim, eu acho que, eh, o fato da camiseta você pode ser resolvi resolver mais fácil, né, é pedir, colocar, né, em algum lugar, não sei como que vai ser amigo secreto, dar dica, que você quer uma camiseta azul porém não tão larga, enfim, de dry fit, gelada
<chuckles> Hum. Nossa, vai dar trabalho. Geladinha, geladinha. Você põe assim no corpo a descrição, põe no corpo, parece que está pelado, bate um ventinho, parece que passa direto dentro da camisa, faz calor, a gente transpira, o to suor sai e seca. Delícia!
Olha eu a eu vo te uhum Legal, eu vou dar outra dica para você rapidinho, eu acho que você deveria colocar que você quer umas 4, de cores diferentes, mas do mesmo tecido, né, seria interessante. Olha, muito bom falar com você, uma conversa leve, né, eu espero que tenha ajudado
Ah. Hã. Que ideia genial. Uau! Você você ajudou bastante, essa ideia das 4 blusas aí são legais, aí eu pego 1 e escondo. Se ela jogar a luz as 3 fora, tenho mais 1 de reserva. Muito obrigado, do doutora. Muito obrigado. Até mais, tá?
É. Não, não vai jogar. Até a próxima, obrigada você.

Então, se coloca no lugar dela, né, eh, se fosse ela, né, ela tá lá com uma com uma roupa que você não goste, uma, vamos supor, uma saia curta que fique, né, fica feia, não tá aparecendo nada ali, tá ridículo, e você, né, eh, já falou várias vezes: "Olha, isso aí tá feio, ó, você vai desse jeito, nossa.", e a pessoa insiste, né. Que você ia fazer, você ia continuar ali com aque olhando aquela você não aguentava mais ver a b a a saia dela, e aí, que que você faria?
Tá. Uhum. Vou falar com ela: "Atrás de mim você não vai assim, não!".
Então, você faria a mesma coisa, né.
Mas não é a mesma coisa, eu não tô mostrando o corpo, eu não tô sendo vulgar
Ah, não, mas tudo bem, eu te falei "saia", mas vamos falar uma "calça" então, falei "saia", mas não pense não quis dizer em "vulgaridade", quis dizer uma "saia feia", pode ser longa, pode ser, né, uma "calça".
Tá. Ela tem uma coisa parecida com isso, olha só: calça preta, coladinha, justinha no corpo, ela tem umas 30.
Hum Uhum.
E ela usa 1 a cada dia, pra mim parece que é a mesma calça.
Ah, sim, mas aí mas é
Hã! Viu, peguei você <chuckles>
é, mas aí ela tá, eh, aí ela tá larga, ela tá feia com a calça, porque
Não, bonita, é tudo bonita, minha esposa é bonita, graças a Deus.
É.
Meus filhos puxaram ela, é tudo bonito também.
Que bom, né, que bom!
O único fe o único feio da minha casa sou eu, uma vez a polícia parou nós, perguntou pra ela: "A senhora quer me falar alguma coisa?". <laughs> "A senhora tá bem?".
<chuckles>
Você já sabe o que que é pensaram de mim, né.